Ti vorrei proprio chiedere, ma come si costruisce una buona routine di studio secondo te?
Ma, allora, secondo me la cosa principale è sicuramente partire essendo organizzati, quindi, ehm, diciamo che, per quanto mi riguarda, la cosa fondamentale, prima di iniziare, è innanzitutto avere bene a mente il materiale che devo andare a studiare, quanto magari a quantità, ma anche tipologia, ehm, così da riuscire poi, a suddividere anche bene gli argomenti, nei giorni che ho a disposizione.
Ah-ah Certo. Mh-mh, ma, diciamo proprio per fare una cosa effettivamente che, funzioni davvero, e non resti sulla carta, hai proprio una tecnica, mhmm, diciamo oltre a dividere gli argomenti?
Sì allora, ehm, guarda come ti dicevo prima, per me funziona molto bene, ehm, tenere bene a mente, proprio contare anche magari, le pagine o comunque gli elementi che devo andare a studiare, per poi fare una suddivisione giorno per giorno, e quindi magari avere diciamo, ehm, un'idea di quello che posso andare a fare la mattina, piuttosto che, mhmm, cosa posso fare il pomeriggio. E poi ci sono anche delle strategie, secondo me, che dipendono un po' da da quelle che sono le preferenze personali.
Certo. Okay. Okay. Certo. Sì, ma tu quando, diciamo, ehm, parli di questa sorta di pianificazione no, fai una cosa, mhmm, giornaliera, oppure ti prepari un piano settimanale con quello che dovrai andare a studiare?
Allora, diciamo che io parto sempre da, ehm, una suddivisione un po' grossolana, per poi, andando avanti rendermi conto magari di come si sta procedendo, cioè se gli argomenti sono abbastanza semplici magari si si procede velocemente oppure se ci vuole un po' più di tempo. Poi, per esempio, ehm, io, mhmm, tendo molto a schematizzare le cose, quindi, ehm, magari, soprattutto nella fase iniziale, molto tempo viene tra virgolette, "perso", per fare schemi, riassunti, ehm, oppure evidenziare, insomma. Questo mi aiuta proprio a focalizzarmi diciamo su su quello che devo fare, sicuramente.
Okay. Certo. Mh-mh. Sì. Ho capito. Mh. Okay. Ma a te, mhmm, ti piace usare ad esempio, non so, mi viene in mente le mappe mentali, ehm, quando diciamo ti prendi gli appunti o sei più classica nel nel nel nel prendere gli appunti a lezione?
No, allora io, mhmm, di solito parto proprio dal prendere appunti in modo classico, appunto come dicevi anche tu durante le lezioni frontali, eccetera. E invece poi nella fase proprio di studio intenso, magari prima di un esame, ehm, vado a riassumere oppure appunto fare degli schemi, perché mi aiuta più che altro soprattutto nei nei temi un po' più complessi, a mettere bene a fuoco mentalmente, ehm, i passaggi anche un po' più ostici, ecco.
Okay. Okay, okay. Mh-mh. Sì. Ah, okay. Certo. Certo. Guarda facciamo una cosa, facciamo finta che io sono un tuo amico, un tuo compagno di corso, ma sono un gran procrastinatore: quando è ora di studiare, niente, cioè, passo avanti. Ehm, quindi ti vorrei chiedere quali consigli, passi concreti e consigli mi daresti per cambiare questa abitudine, per non sentirmi poi sempre alla fine sopraffatto perché poi alla fine non ho studiato, fondamentalmente?
Beh, guarda ti capisco assolutamente, anche perché quando poi si ricomincia soprattutto dopo, mhmm, magari un periodo più o meno lungo eh, di di stop, è veramente difficile. A me solitamente nelle prime fasi aiuta, diciamo a non mettermi troppa pressione, quindi iniziare lentamente, ehm, non per forza con una routine super ferrea dal primo giorno, ma fare le cose con calma. E poi tra l'altro per entrare diciamo, ehm, comunque nel nel mood della cosa, io tendo a organizzare anche il mio ambiente in modo funzionale, quindi, ehm con una certa luce che favorisca lo studio, magari accendendo una candela o riordinando la scrivania. Cose del genere di solito mi aiutano, mi mi facilitano proprio nell'iniziare a studiare, ecco.
Certo. Sì. Okay. Okay. Ah-ah. Mh-mh. Okay. Certo. Ah. Quindi diciamo il segreto è: non è non darmi troppo carico all'inizio ma cercare di fare un passettino per volta e non e non punirmi poi, <chuckles> okay.
Esatto, esatto. Sì, assolutamente.
Ottimo. Ma invece ti volevo dire, mhmm, riguardo alle tipologie di scuole diverse che hai fatto, no, magari cioè, ehm, rispetto alle scuole superiori, all'università, ehm, c'è un modo hai sviluppato un modo diverso di studiare o hai mantenuto quello che hai imparato all'inizio?
Mah, guarda, in realtà è stato un processo abbastanza graduale, nel senso che magari io inizialmente tendevo semplicemente a prendere appunti o anche direttamente a studiare sul libro e poi a casa, non so, sottolineare e ripetere. Poi andando avanti, soprattutto affrontando appunto argomenti un po' più complessi, mi sono resa conto che, ehm, quel metodo degli schemi mi mi aiutava molto. Poi con il tempo e adesso, ehm, riesco a fa a studiare solo in questo modo qui. Anche se effettivamente poi in università, soprattutto con esami molto, mhmm, ampi, comunque lunghi, ehm, è difficile "perdere", sempre tra virgolette, tutto questo tempo a schematizzare, perché a volte comunque il tempo è veramente poco e gli argomenti sono tanti. Quindi, sicuramente diciamo è comunque una strategia che cerco di circoscrivere, a a pochi argomenti ecco diciamo.
Mh. Ah-ah. Okay. Certo. Ah-ah. Okay. <chuckles> Mh-mh. Certo. Sì. Certo, ma quindi, ehm, no ci sono delle differenze veramente importanti tra come studiavi prima e studiavi e studi adesso?
Ma allora, ehm, quanto a metodo di studio, mhmm, ti direi di no, però sicuramente, uhm, diciamo l'approccio in generale è diverso sì. Anche perché comunque all'università, rispetto alle superiori, si hanno proprio dei dei momenti, dei mesi, in cui ci si concentra solo sullo studio, mentre invece alle superiori, sostanzialmente, si studia sempre in modo abbastanza uniforme, ecco. Quindi sicuramente adesso c'è bisogno anche un po' di, mhmm, più organizzazione paradossalmente perché, mhmm, c'è anche la facilità di lasciarsi troppo andare, non non essere sul pezzo, ecco.
Okay. È stata una progressione diciam Mh-mh. S sì. Okay. Certo. Chiaro, ma poi t ti volevo chiedere un'altra cosa, mhmm, sono sempre il tuo amico di prima quello che procrastinava. Ehm <chuckles> mhmm, ti vorrei chiedere un altro suggerimento, un trucco, per come fare a combattere i cosiddetti ladri di tempo, no, telefono, social, i c i coinquilini che ti vengono a chiedere le cose, perché a me capita cioè di di di di farvi questa domanda no, hai qualche trucco pratico per gestire le distrazioni che ci possono essere durante lo studio?
<chuckles> Mah, allora, diciamo che anche qui, secondo me, l'organizzazione gioca un ruolo fondamentale, assolutamente. Quindi magari è importante avere nel bene in testa, ehm, quelli che sono gli obiettivi chiari che possono essere settimanali o giornalieri. Poi ognuno ha la propria strategia, ovviamente e secondo me avere ben chiaro quello che si vuole portare a termine in una data giornata, o in una data settimana, può aiutare a non farsi distrarre troppo. Cioè avere un obiettivo a cui dover arrivare ti ti aiuta a non, diciamo, cadere in tentazione, ehm, e cose che sono magari più piacevoli ovviamente.
Mh. Certo. Okay. Cer Cer Chiaro. Mh. Ah, certo. Ma, può essere una buona idea durante, diciamo, le ore di studio, ehm, dedicare proprio dei, mhmm, degli intervallini a queste cose per non perdere poi troppo tempo magari in un determinato momento?
Guarda secondo me sì, uhm, poi appunto ovviamente dipende sempre, mhmm, da dalla persona, cioè c'è chi se si distrae un attimo non riesce più a riprendere il ritmo e chi invece ha proprio bisogno di di pause ogni tanto perché se no, mhmm, diciamo l la mente non rimane concentrata troppo a lungo. Quindi, uhm, io ti direi in generale che è assolutamente è una buona idea, poi ovviamente sta ad ognuno applicare, diciamo, questo concetto alla propria situazione.
Mh. Cert Chiaro. Certo. E invece, riguardo ai momenti di studio in cui c'è la preparazione dell'esame quello pesante, o magari anche la tesi, ehm, qual è, mhmm, diciamo il tuo segreto, il tuo consiglio, per mantenere la motivazione in un periodo lungo, in cui devi comunque preparare un esame importante, appunto?
Ma, allora, appunto diciamo sempre questa questione degli obiettivi per me è fondamentale, perché a me aiuta proprio a rimanere sul pezzo, su su quello che devo fare e poi secondo me può aiutare anche magari, uhm, ricompensarsi in qualche modo. Cioè se alla fine della giornata sono riuscita a portare a termine tutto, mi posso concedere magari, non so, 20 minuti in più per guardare un film. Po poi ovviamente appunto ognuno, uhm, fa fede a ciò che che gli interessa, mhmm, qualcosa che che piace.
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Ottimo. Certo, ma nello spi cioè entrando proprio un po' più nello specifico, perchè voglio rubarti dei segreti oggi, qual è diciamo proprio i dei dei trucchi delle cose che proprio fai durante l'ora di studio per, non so, mantenere la concentrazione alta, cioè mhmm, non lo so hai proprio delle cose che fai, che metti in pratica o vai via dritta come un treno?
Mh-mh. Guarda, ehm, a me aiuta molto segnarmi magari, uhm, dei macro argomenti da fare e o ogni volta che riesco a portare a termine questo questo argomento, che sono riuscita appunto a, uhm, apprendere tutto quello che dovevo apprendere ri riguardo un dato capitolo, u una data, uhm, diciamo, mhmm, una data tematica ecco di quello che devo studiare, uhm, magari faccio appunto una piccola pausa. Uhm, oppure, uhm, diciamo ogni diciamo tre argomenti faccio questa pausa, e questo a me aiuta veramente tantissimo a mantenere proprio costanza e rimanere concentrata anche, ehm, a lungo perché mi sento proprio soddisfatta ogni volta che riesco a portare a termine questa micro attività diciamo.
Mh-mh. Sì. Ah-ah. Chiaro. Mh-mh. Ah okay e, mhmm, preferisci studiare a mhmm, diciamo a casa oppure in biblioteca o in altri ambienti o all'aperto
Mah, guarda, allora ti devo dire nella fase iniziale, uhm, mi fa anche piacere studiare magari in biblioteca, oppure anche in alc alcuni bar, ehm, predispongono proprio per, mhmm, diciamo lo studio, ehm, anche magari con qualcuno, con qualche amico può essere molto piacevole. Invece poi andando avanti ho proprio bisogno di rimanere da sola perché altrimenti perdo la concentrazione, poi soprattutto nella fase di ripetizione.
Okay. Certo. Mh. <chuckles> Mh, e invece della le la persone che magari performano molto studiando in gruppo, cosa ne pensi?
Mah, uhm, <exhales> io purtroppo non non mi sento molto allineata a questa strategia perché tendo proprio a perdere il filo ecco.
Okay. Vabbè, immaginavo, ho capito. <chuckles> Eh. Okay. Ma mhmm, e dimmi invece quant'è importante, secondo te, mantenere un ordine nella zona in cui studi, oppure, se hai non ti interessa hai confusione, ehm, sulla scrivania. <chuckles>
No, beh, mhmm, ti devo dire che questo invece per me è abbastanza importante, anche perché, mhmm, secondo me un ambiente che sia organizzato, pulito, uhm, ti ti facilita anche nello studio, cioè ti ti in qualche modo t rende anche la mente organizzata e pulita e pronta anche ad apprendere. Poi dopo una giornata di studio, diciamo che, mhmm, bisogna fare nuovamente pulizia perché è sempre tutto diciamo un disastro alla fine,e però sì assolutamente importante.
Ah. Mh-mh. Certo. È chiaro, <chuckles> sì, sì, okay. E tu sei una persona più, diciamo, che a cui piacciono di più le le tecniche un po' retrò quindi foglio e penna, o preferisci gli strumenti digitali come aiuto per lo studio?
Ma allora, nella fase di appunti mi trovo bene col computer perché, ehm, soprattutto in lezioni in cui diciamo vengono trattate tante cose è è difficile tenere, mhmm, il passo scrivendo a mano. Invece poi, mhmm, diciamo nella fase di ripetizione e schemi assolutamente foglio e penna.
Okay. Ehm, facciamo l'esempio: stai studiando, arriva la rottura di scatole diciamo generica che può esse qualsiasi cosa che ti fa perdere il filo. Come fai a riprendere poi il filo del discorso e riprendere e tornare come se non fosse successo nulla? Hai una tecnica, qualcosa?
Ma in questo caso <sighs> io, ti dico no non sono molto rigida, se c'è bisogno di una pausa me la concedo perché secondo me aiuta veramente, mhmm, tanto poi a a a riprendere senza troppe pressioni.
Okay. Direi che mi hai dato dei consigli <chuckles> abbastanza abbiamo dato dei consigli abbastanza utili per per chi diciamo vuole ap apr apprendere delle nuove tecniche per studiare.
Assolutamente è stata è stata un'ottima chiacchierata. Mi ha mi ha anche stimolato molto, sicuramente adesso sarò più propensa a studiare anch'io.
<chuckles> Perfetto, alla prossima allora.
Certo.